देखिए, कहते हैं ना कि कोई भी काम हम पहली बार करते हैं और वो जो अनुभव होता है पहली बार का वो अपने आप में अनोखा होता है, अनूठा होता है, हमेशा याद रहता है। आपने जानना चाहते हैं आप ये बताइए क्या कभी खाना बनाया है? और हाँ, तो जब आपने पहली बार खाना बनाया था वो अनुभव कैसा था? क्या बनाया था आपने? किस तरह से बनाया था? कुछ बताइए ना।
जी। अ, देखिए अ, ई खाना खाना मुझे बहुत पसंद है। लेकिन खाना पकाने के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। कि कभी ऐसा भी दिन आ जाए कि मुझे खाना पकाना पड़े। लेकिन हाँ अ, आप कह लीजिए कि मजबूरी ही सही लेकिन ऐसा अ, अ, मतलब मेरे मेरे साथ हालात हो गए ऐसे हालात हो गए कि मुझे अ, मजबूरन खाना बनाना पड़ा। लेकिन मजबूरन जब मैं कहूँगा खाना बनाना पड़ा और पहली दफ़ा था तो किस तरह से करना है नहीं करना है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें थी मेरे लिए। क्योंकि अ, कभी भी चूल्हा-चौकी क्या होता है, किस तरह से कढ़ाई में चढ़ाया जाता है, कौन-कौन सी चीज़ें चीज़ों का इस्तेमाल कर किया जाता है, क्या क्या प मतलब अ, कितनी मात्रा में चीज़ों को दी जाती है। इन सब के बारे में मुझे अ, मतलब थोड़ी-सी भी कोई अ, मतलब वो अ, अंदाजा नहीं था उन सब चीज़ों के बारे में। तो अ, हुआ यूँ कि अ, जब ये मेरे कॉलेज के दिनों की बात है। मैं कॉलेज में था और उस समय क्या था कि मैं कॉलेज के अ, पढ़ाई के लिए दक्षिण भारत में अ, अ, रहा था उस वक़्त। तो अ, ओ वहाँ पर अ, जि जिस जिस तरह की खान-पान होती है अ, या जिस तरह का अ, मान लीजिए कि भोजन अ, उन लोग का रहता है तो वो कहीं न कहीं है ना रोजाना अ, व म, रोजमर्रा के चीज़ों में जब भी हम लोग खाना-वाना खा रहे हैं तो अ, एक समय आता है ना ज जहाँ पर लगता है कि नहीं यार घर के खाने की बहुत याद आ रही है, नहीं हो पा रहा है अब। अ, तो अ, तब बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है। तो अ, इ अ, हम लोग जब पहली दफ़ा ना वो कॉलेज हॉस्टल से बाहर रहकर कुछ दोस्त मिल के अकेले रहने लगे, तब ये सबसे बड़ी समस्या या दुविधा आन पड़ी कि खाना किस तरह से बनाया जाए? खाना पकाने के लिए तो वहाँ पर लोग भी नहीं मिलेंगे और हम हमारे जैसा खाना कोई बता अ, ब बना नहीं पाएगा। तब उन हमारे हम में से दो दोस्त ऐसे थे अ, जिनको खाना पकाना आता था, जिन्होंने सीखा हुआ था। तो वही पहला अ, मे मेरे लिए आप कह लीजिए कि अ, अ, ऐसा अनुभव था कि जब उस दोस्त ने मुझे सिखाया कि किस तरह से खाना बनाना है। तो पहली बार हुआ ना तो मैंने कुछ खास नहीं बस दाल भात चोखा यही हमारा पहला उद्देश्य था कि ये बन जाए। तो ये जब बनाया ना और मैंने जब दाल बनाई पहली बार तो मुझे लगा कि, "भई ये किस तरह से बनेगा, मम्मी किस तरह से बनाती थी?" तो मतलब ये बस सिर्फ़ साधारण सी दाल बनाने के लिए मैंने पता नहीं कितने बार अ, घर में कॉल किया होगा। अ, कितनी बार अपने दोस्त से पूछा होगा कि, "भई दाल कैसे बनाते हैं? कितना दाल देना चाहिए? वो मात्रा कितनी होनी चाहिए? मतलब 4 इंसान खाएँगे अ, प अ, व तो उसके लिए कितनी मात्रा होनी चाहिए?" वो अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था। थोड़ी गड़बड़ ज़रूर हुई। लेकिन देखिए वो जो अ, पहला अनुभव था ना जो पहली बार मैंने कर दिया और मैं कहूँगा कि उतना अच्छा नहीं लेकिन खुद के बना हुआ था ना तो कहीं न कहीं मन में एक संतुष्टि थी अच्छा लग रहा था। तो वो अनुभव जब हुआ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फ़िर धीरे, धीरे ना वो मन में अ, क्या कह लीजिए वो उत्साह जागने लगा कि चलो ठीक है अगली बार कुछ और कोशिश करते हैं। फ़िर एक बार और कोशिश करते हैं और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो धीरे, धीरे सिलसिला चलता रहा और आज के समय में तो मैं कह सकते हैं कि तरह-तरह के खाने ऐसे ही बनाता हूँ। जी।
हुँ। अच्छा। <laughs> हुँ। जी। अच्छा। हुँ। जी। ओह! हुँ। अच्छा। हुँ। बिल्कुल। हुँ। हुँ। जी। ठीक है। हाँ। ओह! <laughs> हुँ। अरे रे! <laughs> हुँ। जी। हुँ। बिल्कुल, जी। हाँ। क्या बात है! मतलब जो सफर मजबूरी से शुरू किया था आपने। आपने तो उसमें महारत हासिल कर ली ऐसा लग रहा है, है ना? अ, अच्छा तो ये बताइए कि वो जो दाल बनी थी वो कैसी बनी थी? मतलब आपको क्या लगा कि हाँ, हाँ, इतनी बुरी नहीं है जैसा आपने कहा। उसके बाद क्या फ़िर आपने घर में ही मतलब ख़ुद ही खाना बनाना शुरू कर दिया था?
हुँ, हुँ। <laughs> अ, नहीं घर में तो मैंने वो रिस्क नहीं लिया क्योंकि माँ के हाथ का जो खाना बनता है वो वहाँ पर कोई गुंजाइश ही नहीं कि मैं खुद का प्रयोग करना शुरू कर दूँ। लेकिन हाँ जो अ, अ, अ, मतलब जब पहली बार मैंने बनाया था ना तो मुझे ये तो लगा कि अ, ए समस्या क्या हो रही थी। ए एक तरह से मतलब पूछले पिछले इतने दिनों से आप कह लीजिए कि छ महीने दर महीने अ, वो सांभर ख खा रहे होते थे, पी रहे होते थे, तो उसके चलते ना कहीं न कहीं वो जो स्वाद था वो बिगड़ चुका था। अब अचानक से मान लीजिए मसूर की दाल बना रहे हैं उसका जो स्वाद है वो एकदम अलग ही था। तो में अ, मैं चूँकि मैंने पहली दफ़ा बनाया अ, मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं अ, थोड़ी-बहुत कमज़ोरी जो होता है अ, जब पहला अ, जब इंसान कोशिश करता है तो उसमें अ, थो थोड़ी, थोड़ी चीज़ें गलतियाँ होती हैं तो वो गलतियाँ थी। मैं कहूँगा कहीं न कहीं शायद हल्दी ज़्यादा गिर गई होगी अ, या मान लीजिए कि स्वाद जो है वो नमक थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया था। लेकिन फ़िर भी मन में खुशी थी कि बन गया, कि चलो ठीक है बन गया उसकी प्रक्रिया किस तरह से बनती है ये समझ में आ गया। अगली बार जो है जो किस त किस कहाँ पर कौन-सी मात्रा अ, कितनी देनी पड़ेगी उसका ध्यान रखेंगे। तो अगली दफ़ा जब मैंने बनाया तो मैं कहूँगा कि अ, लाजवाब बनी और उसके बाद तो मुझे खुद पर गर्व होने क महसूस हो गया कि चलो ठीक है यार अब दाल बनाना सीख गया बाकी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। अ, चावल किस तरह से पकाया जाए। हाँ औ चोखा तो चलिए ख़ैर आसान है। बाकी चीज़ों को किस तरह से निपटाया जाए ब अलग-अलग तरह के जो डिशेज़ है हम लोग को खाने का मन करता है तो वो कैसे किया जाए? तो एक तरह से क्या हो गया ना हर दिन कॉलेज में जाते थे ज़रू ज़रूर थे लेकिन कॉलेज के आखिरी मतलब जो अ, पीरियड्स होते थे वहाँ पर हम सब दोस्त मिल के बैठ के ये तय करते थे कि आज खाना क्या बनाएगा और कौन क्या पकाएगा। ये सारी चीज़ें सिल ये सिलसिला शुरू होने लगा तो काफ़ी अ, मजेदार रहा मैं कहूँगा।
हाँ। <laughs> हुँ। जी। हुँ। बिल्कुल। हुँ। हाँ, ज़ाहिर-सी बात है। जी। हाँ। <laughs> हुँ। जी। बिल्कुल। हुँ। हुँ। <laughs> हुँ। जी। हाँ। ओह! ऐसा? <chuckles> बिल्कुल। देखिए जिस तरह से आप बता रहे हैं लग रहा है वाक़ई काफ़ी मज़ेदार रहा होगा। क्योंकि फ़िर एक बार तो आपने जब बनाया आपको थोड़ा आत्मविश्वास भी आ ही गया होगा कि भई अब इतना बन गया इससे बेहतर ही बनेगा इससे बुरा तो बनने से रहा। अ, तो ये बताइए फ़िर और कौन-कौन सी चीज़ें आपने बनाई? मतलब क्योंकि वो भी तो पहली ही बार बनाई आपने। क्या, क्या बनाया आपने फ़िर उसके बाद?
जी, जी। जी, उसके बाद तो अ, मान लीजिए कि अ, प्रयोग का तो भंडार खुल गया हमारे पास तो जैसे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि सबसे बड़ी अ, अ, आप कह लीजिए कि अ, अ, जो आत्मविश्वास होने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था एक तो है कि चलिए घरवाले तो फ़ोन पे नहीं गाइड कर दे रहे थे। लेकिन अपने साथ ना एक ऐसा बंदा था मान लीजिए जो मैं अपने दोस्त की बात कर रहा हूँ उसको अ, उसको ना कहीं न कहीं उसको ज्ञान था कि किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से नहीं बनाया जाता है। उसने अपने जीवन में पहले ही खाना बनाया था। उसको इस इस चीज़ के बारे में पूरी तरह से ज्ञात था। उसी के भरोसे हम लोग खाना पका रहे थे। अब मान लीजिए कहीं पर कोई गलती हो भी जाती थी तो वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह आके उसको सुधार दिया करता था। तो इसलिए साहस और हिम्मत दोनों मिल जाती थी। तो जैसे उसके बाद ना जैसे जैसे द दाल तो रही वो तो स उसके बाद तो धीरे-धीरे सामान्य लगने लगी कि दाल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। फ़िर जैसे अलग, अलग सब्जियाँ हो गई जैसे भिंडी की सब्ज़ी हो गई अ, या फ़िर कह लीजिए कि अ, हम लोग नॉन वेज खाते हैं तो नॉन वेज चिकन बनाना हो गया इस तरह के ठीक है या पनीर की सब्ज़ी बनाना हो गया। धीरे, धीरे, धीरे, धीरे अलग, अलग तरीके के प्रयोग हम लोग करने लगे। अ, किस तरह से बनाया जा सकता है और मान लीजिए ए एक बार अच्छा हुआ, एक ब दूसरी बार अ, व कोई गलती हो गई। और अगर मान लीजिए गलती हो जाती है तो वो दोस्त क्योंकि मदद कर देता है समझ में आ जाता है कि कहाँ पर कौन-सी चीज़ें मुझे अच्छी करनी है। तो जैसे ये अ, क्योंकि अ, लगातार निरंतरता के साथ हमें करना ही पड़ रहा है क्योंकि खाना खाने के लिए आपको करना ही पड़ेगा। तो वो जब मजबूरी बन गई ना और हर दिन करते रहे। धीरे, धीरे, धीरे, धीरे एक समय ऐसा आया ना कि हम लोग अ, मतलब कह कह सकते हैं कि अ, पारदर्शिता आ गई कि हम लोग ना कम से कम अपने आप में वो काम बाँट लेते थे कि ठीक है आज ये-ये खाना बनेगा तो तुम बना लेना। और बाकी के जो जो भी काम करने हैं हम कर लेंगे। इस तरह से हम लोग आपस में बाँट के उस काम को अंजाम देने लगे। और तब जाके मुझे एहसास हुआ जो मेरा दोस्त था जिसको खाना पकाना आता था दरअसल और जो हमें सिखा रहा था हमें तब एहसास हुआ कि भई उसके तो मौज ही मौज है क्योंकि जो खाना पका रहा होता है उसका पूरा समय खाना पकाने में ही चला जाता है। पहले-पहले तो मज़ा आ रहा था। लेकिन आखिरकार मैं देख रहा हूँ अ असली मज़ा तो वही उ, लो मतलब ले रहा था उस वक़्त।
अच्छा! हुँ। अच्छा। <chuckles> हम्म। जी। हुँ। जी। हुँ। जी। हम्म। बिल्कुल। बिल्कुल। हुँ। हुँ। बढ़िया। जी। <chuckles> <laughs> हम्म। बढ़िया अनुभव बताया देखिए आपने। अच्छा ये बताइए ये तो रहा कि आपस में सीखने-सिखाने से आप लोगों ने अपना जो काम चलाना था वो कर ही लिया खाना बनाना भी सीख लिया। क्या कभी आपने कोई ऑनलाइन अ, खाना बनाना भी सीखा है? यूट्यूब वग़ैरह कोई चैनल ऐसे हो जिससे कोई खास डिश बनानी सीखी हो आपने?
हाँ जी बिल्कुल। देखिए अ अब जब चीज़ें अ, समझ में आ गई अब धीरे, धीरे अ, ये ऑ ऑनलाइन स्रोत का इस्तेमाल तब हुआ जैसे जब ऑनलाइन स्रोत इतने ज़्यादा अ, मतलब फैल गए चारों तरफ। अ, खासकर आजकल कह लीजिए सोशल मीडिया हो गया, तरह-तरह के अलग-अलग डिशेज़ आने लगे और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई। ये समझ में आने लगा कि किस तरह से चीज़ों को बनाया जा सकता है। तो अभी घर पे रहते हुए तो मैं ज़रूर कहूँगा कि कभी-कभी मन मान लीजिए मन हो गया कि कोई चीज़ देख लिया और मुझे वाक़ई बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं उसके लिए प्रयोग ज़रूर करता हूँ। जैसे अ, खासकर मान लीजिए कभी, कभी रेस्टोरेंट में चला गया वहाँ पर जाके हम लोग कोई भी बड़ी, बड़ी मतलब अच्छी, अच्छी डिशेज़ ऑर्डर करते हैं तो उसका जब खाना पकाने का मुझे दिख रहा कि घर में रह के घर की जो सामग्री है उसी से अ, मिलाकर चीज़ों को बनाया जा सकता है। खासकर जैसे अ, एक दफ़ा मैंने बनाया अफ़गान चिकन तो मुझे लगा कि चलो ठीक है इसको ट्राई किया जा सकता है। तो जैसे वहाँ पर जैसे ना कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो कोयले जुगाड़ करके लाना अ, फ़िर मान लीजिए जो दूध का इस्तेमाल करना ये छोटी-छोटी चीज़ें। इन सब का इस्तेमाल करके घर में वो कढ़ाई में ही किस तरह से बनाना है और देखिए परिणाम हमेशा मैं देखूँगा कहूँगा अ, वई खुदा न ख़ास्ता अच्छा चल रहा है और बाकी लाजवाब बना था। सभी ने प्रशंसा की और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था लेकिन मुझे इसके साथ, साथ सबसे बड़ी समस्या जो आन पड़ी हर बार कुछ भी खाना बनाना होता है मेरे ऊपर ही दबाव आ जाता है कि भई तुम ही बना लो। ये परेशानी सी हो जाती है। जी।
जी। हुँ। हुँ। हाँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ। क्या? <laughs> जी। अ, तो देखिए अ, अ, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहाँ आपको प्रशंसा मिलती है तो फ़िर अ, थोड़ा तो बनता है आपके ऊपर ज़िम्मेदारी डालना भी और अगर आप नहीं चाहते तो फ़िर प्रशंसा भी नहीं मिलेगी देखिए, है ना? अ, ये बताइए कि आज के दौर में जब आपको लगता है कि इतने सारे जो अ, खाने के जो आउटलेट्स हो गए हैं अ, जो हर तरह के मतलब अब तो देखिए वैश्वीकरण हो चुका है तो खाने का भी वैश्वीकरण ही हो गया है। अ, अ, हर जगह के हर देश के आपको खाने मिल जाते हैं। अ, आपको क्या कहीं ऐसा लगता है कि भारत के जो परंपरागत व्यंजन हैं वो कहीं खो रहे हैं?
जी, जी, जी बिल्कुल। देखिए मैं कहूँगा कि भारतीय जो अ, परंपरागत व्यंजन है अ, वो पूरी तरह से नहीं खो रहे हैं ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं है। अ, हाँ ये ज़रूर है कि लोग अ, पश्चिमी जो अ, खाने हैं और उनके जो तौर तरीके है उनको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल पसंद कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जो स्वाद आपको देसी खाने में मिलेगा, वो आपको बिल्कुल भी वो विदेशी खाने में नहीं मिलेगा। अ, ये ज़रूर हो सकता है आप अपने म म मन की प्यास बुझाने के लिए एक दफ़ा खा लें ज़रूर ले। लेकिन घुमा-फिरा के आपको यहीं पर आना पड़ेगा। क्योंकि देखिए हम भारतीय हैं और कहीं न कहीं अ, हमारा जो अ, जीवन शैली है जिस तरह से हमारी जीवन यापन रही है और जिस तरह से हमारे खान-पान का अ, है ना? जो अ, जिस तरह की हमारी अ, संस्कृति रही है। क खासकर भोजन को लेकर, उसकी तुलना आप अ, मतलब देश किसी भी देश के साथ तुलना करना बेकार है। क्योंकि हमारे यहाँ पर इतना वैरायटी है, इतना वैरायटी है कि लोग उसको खत्म ही नहीं कर पाएँगे। अगर भारत के किसी ए एक छोर पे रहा व्यक्ति शायद दूसरे छोर के अ, ब मतलब वहाँ का जो व्यंजन है वहाँ का जो खाना है उसको कभी चखा ही नहीं होगा तो उसे पता कैसे चलेगा? आप पश्चिमी देश के कौन से ही खाने कितने ही खा लेंगे? तो ये अ, बात ज़रूर है कि आज उसको अ, सोशल मीडिया के चलते एक चीज़ ज़रूर हो रही है कि ये जो हमारे जो अ, पारंपरिक जो भोजन है उनके बारे में बातचीत बहुत ज़्यादा होती है। लोग उसको अ, बिल्कुल प्रशंसा कर रहे हैं और ज जा के खा भी रहे हैं। और अ, ये बिल्कुल सही बात है कि अभी तक वो पूरी तरह से लुप्त नहीं हुआ। लोग आज भी उस अव उन सारे व्यंजनों का लुफ़्त उठाते हैं और खासकर हमारे देश के जो स्ट्रीट फ़ूड है उसका भी लुफ़्त ज़रूर उठाते हैं।
जी। हुँ। जी। हुँ। हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ। जी। हाँ। हाँ, ये तो। जी। हुँ। जी। बिल्कुल। देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि सोशल मीडिया के बेशक कितने ही नकारात्मक प्रभाव हों लेकिन अ, ये एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव भी है। अ, अ, या यूँ कहे सकारात्मक प्रभाव में से एक है कि सोशल मीडिया ने जो परंपरागत अ, व्यंजन हैं, जो भूले जा चुके थे, भुला दिए गए थे, उनको वापस से पुनर्जीवित तो किया है और लोगों तक उनको पहुँचा भी रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा ये बताइए कि आप तो खाने के काफ़ी शौकीन हैं, जैसा कि आपने बताया बनाने के साथ-साथ, तो आपको कौन से प्रदेश का खाना जो है अ, सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है?
देखिए अ, <clears throat> मेरा अ, अ, मुझे ना हर तरह की जगह का खाना अच्छा लगता है, लेकिन अ, अगर मैं अ, बात करूँ, मुझे 2 जगह हैं ऐसे भारतवर्ष के जहाँ के खाने मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। एक तो हो गया मैं कहूँगा कि पंजाब के खाने। अ, वहाँ का जो अ, कह लीजिए कि सरसों का साग अ, मक्के दी रोटी जो बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए कि अ, अ, पॉपुलर है हर जगह पे, हाँ, हर हर एक की ज़ुबान पे, किसी भी पंजाबी स इंसान से बात कर लीजिए, ये उनका सबसे पसंदीदा डिश है। तो ये चूँकि वहाँ का अ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिश माना जाता है और कहीं न कहीं मुझे लगता है उनके जो बनाने के तरीके होते हैं अ, जिस तरह से वो लोग बटर का इस्तेमाल करते हैं और देखिए, मुझे स्पाइसी खाना पसंद है थोड़ा-बहुत और <chuckles> चूँकि भारतीय हूँ और खाना पसंद है तो मुझे अ, व व पंजाब का खाना काफ़ी अच्छा लगता है। और इसके साथ-साथ अगर दूसरा अगर मैं कहूँ, तो मुझे बंगाल का भी अ, खाना उसकी जो डिशेज़ हैं, वो भी काफ़ी अ, पसंद हैं। अ, जिस तरह से अलग-तलग किस्म के मैं कह लीजिए कि अगर मैं नॉन-वेज की बात करूँ खासकर, तो मुझे अ, बंगाल में अ, जिस तरह के खाने बनते हैं अ, अ, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। उनके तरीके काफ़ी अच्छे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अ, उसके जो टेस्ट हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जैसे अ, भारतवर्ष के हर एक प्रांत में कहीं न कहीं जैसे मैंने अ, मान लीजिए कि मैं बैंगलोर अ, ब मतलब की बात करें या अ, तमिलनाडु की बात करें या दिल्ली की बात करें, इन सब छोर अ, छोर में हाँ, जहाँ पर भी मैं गया हूँ, वहाँ के जो प्रांत के जो भा मतलब खाने हैं, उनको भी मैंने चखा और वो भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं वैसे।
हुँ। जी। ठीक है। हुँ। जी। बिल्कुल। हुँ। हुँ। अच्छा। हुँ। हुँ। ठीक है। हाँ। जी। हुँ, तो देखिए जैसा आपने बंगाली खाने की बात की कि आपको बहुत अच्छा लगता है वो। अ, तो अ, बंगाली शाकाहारी खाना ऐसा कोई बता सकते हैं। जो आपको लगता है खाने में भी बड़ा अच्छा और बनाने में भी बड़ा आसान हो?
जी बिल्कुल देखिए अ, अ, बंगाली अ, खाना शाकाहारी में भी बहुत अच्छा, अच्छा होता है ये बिल्कुल मैं मानूँगा। अ, जैसे मान लीजिए अ, अगर मैं कहूँ कहीं न कहीं <clears throat> एक आपका डिश है जिसको बोलते हैं यहाँ पर अ, शुक्तो बोलते हैं उसको। तो <clears throat> ये क्या है ना कि मान लीजिए जो अ, अलग-अलग किस्म के जो सब्ज़ी होते हैं सिर्फ़ सब्ज़ी होते हैं उसमें और जब शाकाहारी मतलब पूरी तरह से शाकाहारी उसमें प्याज़ भी नहीं रहेगा, लहसुन भी नहीं रहेगा। लेकिन वो अ, ब बनाने का तरीका काफ़ी आसान है वो अ, सारी सब्ज़ियों को आपको थोड़ा-सा उबाल लिया जाता है और उबालने के बाद अ, उसको हल्का सा उबालने के बाद उसको हल्का-सा आप जब फ्राई करते हैं। उसके बाद अ, उसको मान लीजिए हल्का-सा दूध चाहिए होता है और ब बस सब्ज़ी मसाला थोड़ा-सा चाहिए होता है और उसे अ, गरम मसाला के साथ उसको भून लिया जाता है। और आपका जो अ, अ, म कह लीजिए जो सब्ज़ी है वो तैयार हो जाता है। लेकिन उसमें सब्ज़ी के तौर पर अगर मैं बात करूँ जैसे अ, मान लीजिए कि अ, जो कच्चा केला होता है, कच्चा केला हो गया, मूली हो गई आप कह लीजिए अ, गाजर हो गया आप कह लीजिए अ, व व टिंडे हो गई। ये ये इस तरह की सब्ज़ी जो हरी सब्ज़ी होती है ना? बस ये हरी सब्ज़ी ही रहती है। ये सब्ज़ी अ, अ, परवल हो गया ये भी रह सकता है। बैंगन हो सकता है, ये सारे सब्ज़ी का मेल-मिलाप करके ये बनाया जाता है और ये ख़ासकर देखिए शाकाहारी तो है ही अ, स्वाद में भी निराला है और ऊपर से अ, ये अ, सेहत के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कारगर है। अच्छा है मैं कहूँगा कहीं न कही। तो हम लोग जो रेगुलर जो खाना खाते हैं मान लीजिए पनीर वग़ैरह ये सब, ये तो है ही। लेकिन इसे छोड़कर सिर्फ़ सब्ज़ियों का जो ताल-मेल जो मिश्रण रहता है ना मुझे लगता है ये कहीं न कहीं अ, काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। अगर मैं किसी बंगाली डिश के बारे में बात करूँ तो।
हुँ। अच्छा। हाँ। जी। ठीक है। जी। ओह! हाँ। ठीक है। हुँ। जी हाँ। अच्छा। हाँ, हाँ। अच्छा। हुँ। जी। हुँ। बिल्कुल देखिए, वाक़ई लाजवाब ज़रूर होगा। जिस तरह से आप बता रहे हैं लग भी रहा है। अ, बहुत ही देखिए दिलचस्पी के साथ में आपने जो व्यंजन बताए हैं अ, वाक़ई काफ़ी मज़ा आया और आपने जो इतना वक़्त दिया अ, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद!
जी बिल्कुल। मुझे भी काफ़ी अ, मज़ा आया आपसे बात करते हुए इन डिशेज़ के बारे में बात करते हुए ख़ासकर। उम्मीद यही करूँगा दोबारा मिले और ऐसे किसी विषय पे बातचीत हो। मुझसे बात करने के लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद!
<chuckles> ज़रूर। धन्यवाद!